Tabii. Aaa, aslında hobim, eee, böyle ana hobim diyebileceğim fotoğrafçılık. Eee, nasıl başladım? Nasıl başladım? Yani aslında direkt böyle başlamadan önce, eee, şeyle vardı böyle resimlere falan böyle hep ilgim, eee, vardı böyle çocukluktan beri. Özellikle, böyle, lise yıllarında, işte, böyle şey vardır ya Tumblr çıktı, Pinterest falan çıkmıştı. Orada f sürekli, böyle, fotoğraflara yani kamerayla çekilen fotoğraflara hep bakardım ve şey yapardım böyle hani Ha, ilgim vardı ve galerimi
Hı hı. Nasıl başladı ilk? Hı hı. Hı hı. Hı hı. İlgin vardı. Takip ettiğin fotoğrafçılar filan var mıydı mesela? Bilir miydin bu fotoğrafçı işi?
O o zaman yoktu. Hiç a hiç alakam yoktu yani hani Ara Güler'i falan bile duymamıştım yani ama o zamanlar. Böyle, bakardım böyle kaydederdim galerime onlara bakardım falan. Sonrasında şey oldu, böyle, üniversitede bir fotoğrafçılık dersi aldım. Eee, yine başlangıç hikâyesi değil ama böyle baktım, yani bir tık bir şey öğrendim. Baktım e
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, aslında çok iyi bir başlangıç noktası.
Evet, evet. Yani o zaman kuzenimin bir kamerası vardı. Onun, böyle, bir kamerasını, ııı, almıştım. Birkaç fotoğraf çektim. Eee, çünkü, böyle, 10-15 tane falan böyle fotoğraf götürmemiz lazımdı. Bir de ben de şey dedim yani, ııı, bedava kredi yani. Mühendislik okuyorum. Çok alakasız bir şeyden. Basit bir kredi alacağım falan. Hı ba nasıl başladım? Asıl hikâye şeyde. Eee, böyle, hayatım boyunca, böyle, sanatla iç içe oldum, işte, tiyatro yapıyordum o dönemde. Sonra covid falan başladı. Imm, bitti hani yüz yüze gelemiyoruz, sahneye çıkamıyoruz. Eee, o dönemler öyle çok kötüydü. Böyle bir ara Sarajevo'ya gittim. Orada böyle 1-1.5 ay falan kaldım. Birikmiş biraz param da vardı. Imm, sonrası, iki bin yirmi iki falan. Hıı. Tam dönemi mi? Ama, böyle, çok hani artık böyle şey değildi yani. Salınmıştı yani. Hiç öyle ekstra bir şey yoktu.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Elbette. Covid öncesi mi sonrası mı? Covid sonrası. Hı hı. Bu arada bu diğer hobilerin tiyatro mesela artık Covid'le beraber yani yerini aslında herhangi bir şeye de bırakmadı. Sadece hayatındaki ağırlıkları azaldı ve sen bu süreçte yeni bir şey arıyor muydun yeni hobi?
Hı hı.

Aynen, diyebiliriz yani hani, iii, b bitmeyen şey.
Hı hı. Peki, bu hobi yani eee, işte, aile, iş, hobiler vs. arkadaşlar derken yani bir zamanı dilimlediğimiz bir pasta var, zamanın dilimlendiği, eee, ve bu dilimde hobiyi na ne yani se nereye dâhil ettin? Eee, öncelikli olarak, işte, işin, ailen vs. sonra mı hobin yoksa senin hobinin senin için hayati bir önemi var mı daha yukarıda sı sıralamaya girmesine sebebiyet verecek belki arkadaşlarının yani önünde belki altında? Yani ne nasıl dâhil ettin hayatına? Nasıl entegre ettin? Nereye entegre ettin?
Hı hı. Yani, ııı, merkezine yakın bir yere diyebilirim yani çünkü hani sürekli yanımda olduğu için hani şey gibi değil yani hani, işte, basket oynarsın, bir, iii, sahaya ihtiyacın vardır, topa ihtiyacın vardır, ne bileyim bir saatine ihtiyacım, bir saate ihtiyacım vardır. Ama bunu direkt hani en azından benim için, eee, direkt yanıma alıp çıktığım için hani arkadaşımla kafeye, iii, bir şeyler içmeye gidi giderken de bir şeyler çekebiliyorum. Eve dönerken de bir şeyler çekebiliyorum. Eee. Hıh. Evet.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok kullanılabilir. Hı hı. Hı hı. İşte de ailede de hayatın her alanına aslında entegre etmiş gibi duruyorsun.
Eee, tabii, ben bir tık daha öyleyim yani. Hemen kameramı alayım, belki bir şey görürüm. Belki o gün belki, hani, tuşa bile basmam, deklanşöre bile basmam ama yanımdadır. Çekersem görürüm derim yani hani. Aaa, ben bir tık daha öyle bakıyorum. Hazır olmakla alakalı bi biraz. Biraz da şey yani hani. Nasıl desem? Iıı, kafa dağıtan bir şey benim için yani hani hem Aynen, rahatlatıyor. Bu ilk böyle fotoğraf çekeyim diye de çıkmıyorum. A, bazen çıkıyordum ilk aldığım zaman ama şimdi öyle değil yani. Evet, şu an fotoğraf çekmeliyim, işte, 10 poz yakalamalıyım bugün. Ya, öyle bir baskı da olmadığı için Aynen öyle.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Seni rahatlatan, iyi hissetmen, yani senin kendi alanın. Hı hı. Hıı. Akış sana ne getiriyorsa belki öyle ilerliyorsun. Peki yeni fotoğrafçı fotoğrafçılığa merakı olanlar, işte, ilgisi olanlar için, yeni başlayacak bir arkadaşın diyelim ki senden tavsiye istiyor. Ne verirdin tavsiye olarak? Nasıl yönlendirirdin?
Tamam. Ne verirdim? Eee, güzel soru. Eee, şey derdim, eee, öncelikle, y "hareket et" derdim.
Hı hı.
Iıı, kesinlikle yani patileri biraz hareket ettireceğiz, yürüyeceğiz yani. Eee, aynen. Eee, çünkü hani hem kullandığın makineye, lensine göre değişiyor yani. D dolayısıyla hani bir yakınlaşman ya da uzaklaşman gerekebilir o an, ona bakarsın. Analogdan ilk başlayacaksan analogdan uzak durmasını tavsiye ederim. <chuckles> E, yani öğrenmen lazım bu işi. Hı, eee, 3.'sü de böyle çok pahalı olmayan, ııı, bir kamera alıp başlamasın başlamasını öneririm yani. Telefonla bile başlayabilir çekmek istiyorsan çekersin yani. Evet, aynen.
Hı hı. Dinamik olacaksın. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Orta seviye bir kamerayla başlanabilir diyorsun. Hı hı. Eee, çok teşekkürler. Fotoğraf bu da hobiyle başladık. Fotoğrafçılıkla alakalı analog, dijital derinlere indik. Çok keyifli bir sohbet oldu.

Hı hı.
Gördüğüm işte özellikle s
Model aradığın oldu mu peki? Yani yolda birinden izin istediğin yaşlı bir, işte, beyefendi gördün fotoğrafınızı çekebilir miyim gibi.
Iıı Tabii. Tabii tabii oldu. Yani, ooo, işte bir tık şey oluyor, eee, yanına almaya başlıyorsun ve, hani, çok ilginç bir karakter görüyorsun. Özellikle mesela yurt dışı turist olarak bu işi daha kolay yapabiliyorum ben. İşte, ne bileyim, eee, Napo Aynen a aynen, Napoli'ye gidiyorum. Z hem izin almak da değil, izin almadan da çekebiliyorsun daha rahat oluyor mesela. Şu an yaşadığım yerde onu pek yapamayabilirim. Eee, daha rahat hissetmeyebilirim ama, eee, izin alıyorsun. İnsanlarla tanışıyorsun.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Elbette daha rahat çünkü kimse seni tanımadığı için <breath> mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, hiç böyle bir aklında a a anı var mı? Yani çok ilginç karşılaştığın bir şeyi hatırlıyor musun hiç fotoğrafını çektiğin? Böyle ilginç bir hikâyen var mı? Belki oradan devşiren bir arkadaşlık.
Öyle bi arkadaşlık, ııı, ekstra olmadı ama sadece şey hatırlıyorum. Napoli'de bir tane fotoğraf çekmiştim. <inhales> Eee, işte bir tane kilisenin önündeydik. Böyle dar dar sokakları vardı. Eee, tam da ra S Spacca Napoli olabilir o işte Napoli'yi böyle 2'ye, eee, bölen bir, iii, yol var. O caddede olabiliriz belki, tam hatırlamıyorum. Orada, işte, kilisenin önünde şey vardı. 3 tane böyle din, iii, bir t iki pardon, 2 tane rahibe 1 tane de şey vardı. Eee, peder demeyeyim de ne deneyim ona? Imm, işte, din görevlisi, tam aklıma gelmedi. Evet, eee, imamın Hristiyan'ı. Ev evet papaz gibi. Evet doğru doğru doğru. Papaz, eee, vardı ve şey içiyorlardı. Elektronik sigara içiyorlardı mesela. Çok çok, ııı, hoşuma gitmişti ve işte o an böyle tık böyle ımm.
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Din göre Papaz gibi zannediyorum aynı dine mensup. Hı hı. Hı hı. N ne hoşuna gitti orada? O yani bi bir sigara mı paylaşıyorlardı bu arada? Y
Yok, farklı farklıydı. Eee, yani 1 tanesi, eee, Papaz normal sigara içiyordu. Eee, rahibeler böyle elektronik sigara içiyordu. Yani şey var hem yaşlı ııı, lardı böyle bi 50-60 yaşlarında vardı hem de <inhales> hani oradaki o, ımm, şey gibi, hani, daha gelenekseldir ya mesela, eee, din böyle gele geleneklerle bağdaştırılır ama tık tam tersine bir elektronik sigara içen böyle bir tam, ımm, böyle tersi kontrastlı olan, emm, bir figür vardı. O yüzden, ooo, t hemen dibine girip çekmiştim. O da gülümsemişti.
Ha ha. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O modern, yan gelenek. Hı hı. Hı hı. Napoli'de bunun için çok güzel bir aslında fon olmalı. Çünkü N Napoli'de yani tarihiyle, iii, böyle isk eee, insana kendisini 1900'lerde eee, hani yaşıyormuş gibi hissettiren, sokaklarında dolaşırken sokakları dik, yokuşlu Arnavut kaldırımlı, eee, yani böyle b b başka bir atmosfer gerçekten mistik ve böyle e eskiden gelen, bu tabii, rahibe kıyafetiyleyse eğer bu tabii, tarihsel, geleneksel şeyin üzerinde bir de elektronik sigara gibi modern aslında günümüzden bir parça görmek. Ya bu kontrast, eee, seni çok heyecanlandırmış anladığım kadarıyla.
Mükemmel bir yer. Hı hı. Eee, değil mi? Hı hı.